Trời ơi! Hai mẹ con chiến tranh lạnh chỉ về cái đầu tóc thôi á hả? Ờ, ra ra t t tính tính ra là bạn bạn rất là cá tính, mà mẹ bạn cũng là người r có tính cách khá là mạnh á, cho nên là, kiểu, hai mẹ con là không ai nhịn ai, rồi dẫn tới cái việc chiến tranh lạnh vậy luôn. Ờ, rồi sau 1 tuần đó là ai ai là người làm hòa trước? <laughs>
Ờ, đúng rồi, tại vì là không ai chịu nhường ai cả á. Ừm. <laughs> Đúng rồi, đúng rồi. Ờ, sau 1 tuần đấy thì là phải có trung gian, mình thì có 1, ờ, cậu em trai. <laughs> Đúng rồi. Mình là có 1 cậu em trai. Thế là hôm đấy thì, ờ, cậu ấy bảo là: "Thôi, cả nhà mình ăn lẩu đi." Xong rồi, à, thế là m mình với cả cậu em ấy vào bếp. Vào bếp xong, xong rồi đến bữa cơm là vẫn không chịu nói chuyện mình với cả mẹ là vẫn chiến tranh lạnh mà. Xong rồi thế là nó nó mới bắt đầu ra, nó ôm cả hai người, xong nó bảo là: "Thôi mẹ và chị, kiểu, có gì thì nói chuyện với nhau đi!" các thứ, các thứ. Thế là thế là thôi tự dưng ôm nhau thôi. <laughs>
Ừm. À, trời ơi! Tới mức là phải có bên thứ ba hòa giải luôn á hả? Trời đất ơi! Nghiêm trọng dữ, ờ, ờ. Ừ. Ừm. À, ơ, ôi trời ơi, em trai tâm lý thế đòi gì nữa! Ừ, trời ơi! Dễ thương quá chừng luôn! Ý là em em trai cũng tâm lý, ờ, biết là, à, nhà là hai mẹ con là đang chiến tranh lạnh, chỉ vì cái đầu tóc thôi, và cũng lựa dịp nấu nướng gì đó, để mà kết nối mọi người với nhau. Công nhận, là cái gì đó làm hòa qua bữa ăn là dễ nhất nha? Tại vì cái dạ dày gần trái tim mà. <laughs> Đúng rồi. Ừm, đúng rồi, trời ơi!
Ừ. Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ờ, đúng rồi. Ờ, chính xác đó. <laughs> Cái này thì là chuẩn luôn nha. Ừm, nhà mình là cũng hay, kiểu mà, có giận nhau một cái á, là có thể là cái lúc ví dụ như là m lúc ngồi ăn thì không nên cãi nhau rồi. Bởi vì là lúc ăn mà cãi nhau thì là coi như là mất hòa khí, tự dưng lại, à, ăn cơm nó mất ngon ấy. Còn cái lúc làm hòa đối với nhà mình thì cũng làm hòa qua bữa ăn luôn. Nhưng mà sẽ phải là đã gọi là làm hòa mà, cho nên là cả hai bên sẽ đều phải mềm mỏng, nhẹ nhàng với nhau, rồi tâm sự các kiểu với nhau, để cho mọi người hiểu nhau hơn. Nhưng mà như thế cũng rất là hợp lý luôn á.
Ừm. Đúng rồi, đúng rồi. Ừm. Ừm. Ừm. Hợp lý, hợp lý mà.

Chu cha! Nghe bạn nói thôi là hình dung là thấy khá là nổi bật là kiểu như là kiểu như sao ta? Là không không thể nào lẫn giữa đám đông luôn, tức là nguyên một đám đó nhìn bạn là biết ngay ng người đó là bạn luôn, nó rất là mang đậm đậm dấu ấn cá nhân luôn ấy. Ờ. Trời ơi!
<chuckles> Ờ. Ừm. Tại vì chắc là cũng một phần là do tính mình là mình, kiểu, th bị thích cái việc là được nổi bật ấy, mình thích cái việc, ừm, như thế, và mình thích thể hiện con người mình như thế. Cho nên là cái việc mà mình đi nhuộm tóc thì cũng là một phần tất yếu thôi. Ờ, cho nên
Ừm. Ờ. Đúng rồi. Nó một phần con người mình, thì mình cứ thể hiện ra thôi, đâu có gì đâu. Ờ. Ừm.
Ừm. Đúng rồi. Thì, à, cái hôm đó nha, mình đi nhuộm tóc xong á, ờ, hôm đấy là nhà mình có giỗ, xong rồi là mình đi nhuộm tóc. Thì mình đi nhuộm tóc từ 2:00 chiều đến tận 7:00 tối, mình mới vác mặt về nhà. Lúc đấy, kiểu, mọi người mọi người gọi mấy cuộc rồi, tại vì là ăn giỗ mà. Và khi về đến nhà một cái, mọi người đang bàn tán, đang nói chuyện rất là x x xung, xôm không, đang nói chuyện rất là vui vẻ không, tự dưng nhìn thấy mình vào ờ. <laughs>
Ừm. Rồi. Ư. Trời đất ơi! Ừm. Ừ, rồi bạn xuất hiện bạn xuất hiện phát rồi mọi người, ờ, m họ phản ứng như thế nào?
À, kiểu tự dưng im bặt luôn, xong rồi kiểu: "Ôi, cái gì ấy?", ờ, "Cái gì thế kia?", Ai thế kia?" <laughs> Ừm.
Im bặt luôn. <scoffs> Ờ. Ờ. Trời ơi! Rồi ý là cái ngày giỗ thì đương nhiên là c sẽ tụ tập, đâu phải là gia đình bạn đâu, mà có rất là nhiều, à, bà con, họ hàng, làng xóm nữa, họ tới nữa mà tự nhiên tầm 7:00 tối bạn xuất hiện với cái đầu tóc như vậy, rồi nhà bạn chắc hổng ai nói chuyện được gì luôn hả? <chuckles> Lúc đó mẹ bạn, ơ, mẹ bạn, ví dụ như mẹ bạn là thường thường mẹ là cái người mà thân thiết nhất, thì họ phản ứng ra cái mẹ bạn phản ứng ra sao?
Đúng rồi. Họ hàng các thứ nữa. Đúng rồi. Ừm. <laughs> Kiểu bị bất ngờ quá. Ừm. Lúc đấy thì mẹ mình cũng bị, kiểu, đứng hình mất 5 giây ấy, xong sau đấy thì mẹ mình kéo mình vào trong bếp, mẹ mình hỏi là: "Mày làm cái gì với cả cái đầu của mày thế này?", ờ, "Tại sao lại đi nhuộm quả đầu, kiểu, đỏ rực như thế này?" Mẹ mình cũng rất là thắc mắc ấy. Thì thì thật ra là cái lúc đấy là, ờ, hồi đấy mình còn trẻ, mình còn bốc đồng, còn nông nổi ấy, thì mình cũng gay gắt lại: "Cái này là con thích, bây giờ con thi đại học xong rồi con còn có phải, ờ, con có phải là trẻ con nữa đâu". Đó, và ừ, <chuckles> thế là mình mình cũng gay gắt lại, thì mẹ mình, kiểu, cũng rất là bực bội bởi vì cái thái độ đấy của mình ấy, và sau đấy thì hai mẹ con còn chiến tranh lạnh mất 1 tuần trời luôn cơ.
Ừm, ừm. Ừm. Ờ. Rồi sao? Ờ. Ừm. Ờ, cũng đúng. Ừ, rồi sao? <chuckles> <chuckles>

Ừm, bạn cho mình hỏi vầy nè, hổng biết á là hổng biết lần đầu tiên á, mà bạn nhận ra á, là người thân của mình á, họ không có hiểu hoặc là có thể là họ không có thích phong cách của bạn là khi nào ha?
Ừm. Ờ, không thích phong cách của mình à? Thế thì chắc là có một lần, lần đầu tiên của mình đó chính là khi mà mình vừa mới thi xong đại học, mình vừa mới đỗ đại học á, thì, ờ, cái lần đó là thi xong đại học một cái, biết điểm một cái là mình bắt đầu đi nhuộm tóc. Bởi vì cái việc mà nhuộm tóc này là mình mong muốn từ rất là lâu rồi, thậm chí là hồi xưa cái thời mà mình, ờ, học cấp ba á, là mình còn muốn xăm hình nữa cơ. Nhưng mà cuối cùng là đến bây giờ là không không có đủ can đảm đi xăm, cho nên là cái đấy vứt ra sau đầu rồi. Nhưng mà cái hồi đấy đấy <laughs> nhưng mà hồi đấy là
Ừm. Wow! Trời ơi! À, vẫn cá tính dữ ha! Rồi, ừ, tức là thi thi xong phát là đi là đi, kiểu như, đi xõa liền đi bung xõa liền đúng hông? <laughs> À.
Ừm. Ừ, đúng rồi, đúng rồi. Ờ, tại vì là đấy là cái mình, kiểu, mình rất là thích từ từ hồi xưa rồi. Mình thấy nó nó rất là ngầu luôn á! Và, tức là, mình cũng là một đứa khá là màu mè, cho nên là mình cũng muốn thể hiện cái con người mình thông qua những cái màu mè, như là trên trên đầu mình chẳng hạn. Rồi hồi đấy thì mình đã đi, a, thứ nhất là bấm xỏ khuyên xỏ khuyên ở cái vành tai trên á. Xong rồi là, ờ, ngoài ra là đi nhuộm tóc. Mà cái thời đấy á, là mình nhuộm một quả đầu là ombre. Ombre tức là ở trên thì nó vẫn là màu tóc đen của mình nhưng mà một nửa ở phía dưới là mình uốn xoăn, sau đó thì là màu đỏ, đỏ rực luôn á!
Ừm. À. Ừm. À. Rồi, ơi nhưng làm màu gì? Sao

À, chính xác là có nha, bởi vì là mình thì là mình chủ yếu chơi những cái màu thời trang này, rồi màu thời trang của mình là nó sẽ phải tẩy tóc, mà phải tẩy không chỉ 1 lần mà phải tẩy đến 2-3 lần ấy thì nó mới lên được nó mới lên được màu. Cho nên là cái việc mà khóc tóc này thô khô xơ, nó gọi là gì? Khô, xơ, chẫy gãy chẻ! Đúng rồi! <laughs>
Ừm. Ừm. <laughs> Bị cháy, bị gãy chẻ, chẻ ngọn, bị gãy, gãy ngọn, ờ. Ờ, phải dưỡng nhiều, đúng hông?
Ừ, gãy chẻ là rất thường xuyên, ừm, cho nên là cái việc mà mình phải chăm sóc tóc này, phải đi dưỡng, thậm chí là phải tức là, mình sẽ thường xuyên là phải mua ủ tóc này, rồi xịt dưỡng tóc về á, là cũng, ơ, tốn kém.
Ừm. Ờ, ơ, có tốn kém kinh tế gì của bạn nhiều hông? Tốn kém công sức, ơ, dưỡng dung dưỡng tóc tốn kém, đúng hông? Nhưng mà bạn thấy như vậy vẫn ô kê mà, đúng hông? Vẫn tức là mình bây giờ mình chấp nhận mình muốn có một cái phong thái như vậy thì mình phải tìm mọi cách để mình duy trì, đúng hông? Ừm.
Tốn kém á! Ừm, có. Ờ, đúng rồi! <laughs> Ừm, chính xác, chính xác. Chính vì mình đã quyết tâm, gọi là, theo cái phong cách như thế thì đương nhiên là mình phải duy trì theo, giống như, kiểu dạng là, bây giờ ví dụ như là mình một người nào đó đổi sang một cái kiểu tóc, gọi là, ờ, nó lạ lạ hơn, như là bây giờ có các bạn nữ á sẽ đổi sang cái c các cái kiểu tóc, gọi là, layer mà cắt tóc như các bạn con trai ấy, thì họ cũng sẽ phải chấp nhận câu chuyện là bây giờ phải bỏ váy vóc sang một bên này và phải thay đổi luôn cả phong cách ăn mặc sao cho nhìn nó, kiểu, nó tomboy m nó phải hợp với cả cái đầu. Ừ, đấy, tức là có những phải phải có sự đánh đổi. <laughs>
Ừm. Ừm! Ừm. Ừm. Ờ, nó hợp với kiểu tóc, đúng hông? Ờ. Ừ, ừm. Ừm, đúng rồi. Vậy thì cái việc mà bạn duy trì cái phong cách như vậy trong thời gian dài nó khiến có khiến cho bạn là cảm thấy mệt mỏi, là căng thẳng hông? Có bao giờ bị vậy hông?
Ừm. Ờ, mình thì chắc là không, bởi vì là mình chưa bao giờ thấy phiền lòng về cái sở ừm, cái cái, a, cái phong cách của mình cả bởi vì cái đấy là cái mình thích, cái mình mong muốn cho nên là mình thấy rất là hạnh phúc với nào với với cả nó thấy nó phù hợp với bản thân mình gắn bó thế đúng rồi! <laughs>
Ừm. Ờ, đúng rồi, cũng hợp lý. Đúng rồi, hạnh phúc là được là chính mình, đúng không? Kiểu như là, mình sao là mình cứ thể hiện ra vậy chứ mình hổng có việc gì phải giấu giếm đâu, đúng hông? Ờ, ô kê. Vậy thì bạn có nghĩ là cái cái cái, a, cái cái sự khác biệt mà cái phong cách của bạn với lại gia đình bạn đi, ví dụ như ba mẹ bạn là theo kiểu truyền thống, còn bạn là theo kiểu cá tính, nổi loạn hiện đại đi, thì cái sự khác biệt đó khi mà hai bên đã đã thỏa hiệp, đã có thể là chấp nhận nhau rồi thì cái sự ph khác biệt đó nó có thể bạn có nghĩ cái việc đó nó nó trở thành là cái cơ hội để cho là gia đình bạn, giữa hai thế hệ tìm hiểu nhau, hiểu nhau hơn trong cuộc sống hông?
Ừ. Ừm. Ừm. Ờ. Ừm. À! Cái này thì mình nghĩ là đúng nha, bởi vì là, à, nhiều khi ấy ba mẹ không thể nào hiểu hết được con cái và cũng không thể nào lường trước được tất cả những cái sự thay đổi của con cái đâu mà bây giờ phải có cái cơ hội, gọi là, để hai bên cùng ngồi xuống, cùng trao đổi với nhau, cùng hiểu rõ hơn là, à, bây giờ con đang thích cái gì này, rồi con đang mong muốn cái gì này. Thì ví dụ như là con cái mà trong tuổi nổi loạn này thì nó tâm sinh lý thay đổi nhiều lắm, như cá nhân mình thì cũng thế thôi cho nên là mình thấy rằng là cái, ơ, cái việc mà mình đã nhuộm tóc và có cái cơ hội là để ngồi xuống trao đổi với ba mẹ ấy, thì nó rất là tuyệt vời luôn.
Ừm. Ừm. Đúng rồi. Ừm.